Ừm, có, mình cũng tìm, mình cũng thử hỏi những con đường khác để mà có thể nấy được bằng lái xe, rồi nà đưa ra nhiều các cái phương án khác nhau, rồi nà tìm những phương án nào để mình có thể nấy được bằng lái xe, như nà mình cũng dự định nà đăng ký cái khóa học chẳng hạn. Nhưng mà trước đấy thì, ừm, để mà có thể quên được ngay và bắt đầu vào cuộc sống bình thường trở lại ấy, thì mình cũng tìm những cái công việc khác để mà cũng có thể làm ngay. Ví dụ thi về xong là mình làm những cái công việc khác, như nà mình nại bắt tay vào công việc chỉnh sửa video hay gì đó ấy, thì, ờ, mình làm những cái công việc đấy.
Ừm. Ờ. Ờ. Ờ, đúng rồi, kiểu như là, để quên đi thất bại, hay quên đi cái việc, ơ, buồn đau buồn thất bại, đúng hông? Ý là cũng là một cái cách để mà mình tự an ủi bản thân là mình tạm quên đi cái nỗi buồn vì thất bại, ở cái việc mà thi lái xe. Ờ, tức là, ừm, ừm, chỉnh sửa video cũng hay, ý là ngoài cái việc chỉnh sửa video thì bạn còn làm cái hoạt động gì hông? Ví dụ như đi bộ cho khuây khỏa nè, nghe nhạc hoặc là viết gì đó ra, viết nhật ký chẳng hạn, bạn có làm mấy cái hoạt động đó hông?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, rồi là mình cũng ừm. Ừm, mình có xem những cái bộ phim hoạt hình ấy, thì để quên đi tự thưởng cho mình xong là, kiểu như là, không sao, mình cũng đã, a, cố gắng rồi. Trước đấy thì mình cũng đã ôn tập, ôn luyện rồi và bây giờ thi xong rồi thì dù kết quả như thế nào mình cũng tự cho mình một chút thời gian mình xả hơi, giải trí. Ờ, dù gì thì, ờ, mình cũng đã chăm chỉ làm việc và học tập rồi. Đó, thì, ờ, trong kỳ thi đấy thì nó có 2 kỳ thi gồm kỳ thi viết và kỳ thi thực hành ấy, thì mình cũng dành thời gian để ôn tập kỳ thi viết và đã có kết quả kỳ thi viết đỗ rồi, chỉ nà thực hành thì không may mắn thôi, thì, ờ, hy vọng lần tới vậy, kiểu như vậy.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừ, nó cố gắng quá rồi, hết sức rồi, đúng hông? Ừm. Ừm, cái đó Ừm. Ừm. Ờ, ừ.